अ, जी हाँ देखिए, ऐसा होता रहता है, बचपन में क्या था ना कि मुझे नृत्य करने से रोका जाता था कि नहीं डांस क्यों करोगी? और हाँ देखिए, मेरे पिताजी तो थे वो बोलते नहीं थे इतना, मतलब उनको बस था कि ये ना करें। लेकिन मेरा जो भाई था कहीं न कहीं वो दबाव बनाने की बड़ी कोशिश श वो करता था कि इसको कैसे मुट्ठी में रख लें। कैसे इसपे दबाव हाँ, तो अ, डांस क्लास देखिए मेरी 2 बार छूट चुकी है। एक बार बचपन में और एक बार बड़े होने के बाद, तो वो तो मैंने खुद से छोड़ा क्योंकि मुझे काम था। पर बचपन में जो छूटा ना कहीं न कहीं मैं बड़ी दुखी थी उस वक़्त कि मुझे डांस करना नहीं आया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मुझे देखिए बड़ा ही तोड़ के रख देती हैं। मुझे नहीं पसंद है कि मैं ट्रेंड को ही फ़ॉलो कर रही हूँ। उसमें भी आके जो है लोग कहीं न कहीं कुछ भी टिप्पणियाँ करने लगें, कुछ बोलने लग जाएँ और मेरे घर में देखिए अक्सर ये होता है। तो जो मेरा भाई है कहीं न कहीं
अरे। अच्छा। ओह। हम्म। बिल्कुल। अच्छा तो क्यों होता है ऐसा? क्या मानसिकता है आपके परिवार वालों की ऐसी? आपके जो भाई हैं, आप उनके बारे में बता रहे हैं या फिर आपको लगता है कि अ, शिक्षा की कमी की वज़ह से ये सारी चीज़ें होती हैं? आखिर क्यों होता है या फिर जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहते हैं और सो कॉल्ड मेल ईगो उसकी वज़ह से है ये सब?
हाँ। जी हाँ, ज़रूर, देखिए शिक्षा की कमी तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि शिक्षा तो उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी प्राप्त की है। वो कितना उन्होंने सीखा, वो उनके दिमाग़ के ऊपर है। पर हाँ, ये जो आपने कहा ना एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ये मुझे लगता है कि हाँ एक वज़ह हो सकती है। क्योंकि आजकल के ल लोग सोचते हैं ना कि अरे हम तो मतलब अ, हम तो मैन हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वूमेन के साथ। ये बहुत गलत चीज़ है। अब तो देखिए लड़कियाँ वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं। अभी भी लोगों की आँखें नहीं खुलती और लोग देखिए ये बोलते हैं कि अरे लड़कियाँ वर्ल्ड कप जीत गईं, लड़कियों ने तो बड़ा अच्छा कार्य किया और कहीं न कहीं हर लड़की को ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब बात आती है अपनी लड़की की कहीं भेजने की, तो फिर देखिए तब सबकी हवा-टाइट हो जाती है। तब कोई नहीं बोलता। मतलब देखिए अ, बेटियों को अम, मतलब देखेंगे जीतते हुए पर अपनी बेटी को जीतना जिताना नहीं चाहेंगे, अ, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, ऐसा है मेरा परिवार। तो मुझे लगता है कि देखिए इससे अच्छा आप बोलो ही मत, आपको जब नहीं है। क्योंकि देखिए कहीं न कहीं अ अ, सबका मन होता है बाहर पढ़ने जाने का, कुछ सपने होते हैं सबके, पर देखिए अ, ऐसे में पूरा नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं कि रात को घर से बाहर मत निकलो। ये बताइए अ, दिन में भी तो जो है अपराध होते ही हैं, तो रात में क्या दिक्‍क़त है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, कहीं न कहीं लोग ये भी कहते हैं कि ट्रेंड मत फ़ॉलो करो। कोई कॉमेंट कर देगा कोई ये कर देगा कोई वीडियो ले लेगा, तो कहीं न कहीं ये सब बाते बड़ी ही ज़्यादा देखिए सोचनीय है।
अच्छा। <chuckles> हाँ। हाँ। उम, बिल्कुल। ये बात तो। <chuckles> जी। अरे! हाँ। उम, जी ज़रूर। हम्म। मैं तो बहुत अ, उम, मतलब प्रसन्न हूँ। कि कहीं न कहीं आप हिम्मत नहीं हारती, इतनी कठिन परिस्थितियों में रहने के बाद भी। मुझे बहुत खुशी है कि आप अपनी चीज़ों के लिए लड़ती हैं और ट्रेंड फ़ॉलो करती हैं। बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
अ, जी, मुझे भी आपसे बातचीत करके बहुत खुशी हुई। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

अ, जी, हाँ, ऐसा मैं सोचती हूँ कि अभी अ, पैसे जो हैं उसको इन्वेस्ट कहीं करने के लिए कमाना पड़ेगा। और कहीं न कहीं देखिए, ने जो कहा ना कि हाँ, अ, उम, डाँस का, तो मैं अ, ये तो मेरा शौक़ है ही तो मैं घर पे देखिए अ, यूट्यूब पे तो आजकल कितने सारे देखिए, इतने लोग सिखाते हैं तो मैं वहाँ से अब सीखना मैंने शुरू किया है। मैंने कहा कि नहीं शौक़ तो मैं नहीं छोड़ूँगी पर हाँ, घर पर ही मैं इसको इतनी मेहनत करके सीखूँगी ना कि मुझे सारी चीज़ें आ जाएँ।
बहुत बढ़िया। दिलचस्प, ये तो आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी आप अपने घर पर रहकर ही ट्रेंड फॉलो करना चाहती हैं, बहुत अच्छा लगा जान कर। अच्छा अ, सोशल मीडिया का क्या असर पड़ा है आपके ऊपर? और कभी दोस्तों का दबाव रहा आपके ऊपर जिसने आपके फैसलों को प्रभावित किया हो और आपने कोई ऐसा महँगा फ़ोन ले लिया हो दोस्तों के दबाव में आकर या फिर जो दिखावापन होता है अक्सर सोशल मीडिया पर, कभी आपने ऐसा किया है?
हुँ, हुँ। जी। जी, हाँ, देखिए मैंने ना मतलब सोश म मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना था और कहीं न कहीं मैं कंटेंट क्रिएट करना चाहती थी। अब देखिए मेरे पास अच्छा फ़ोन था नहीं तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आईफोन ले लो। तो अब आईफोन तो देखिए काफ़ी महँगा आता है और, तो मैंने ना आईफोन ले लिया, अब आईफोन लेने के बाद मुझे पता चला कि देखिए इसमें तो कितनी दिक्कतें होती हैं। मैं आईफोन और एंड्रॉयड दोनों एक साथ चला रही हूँ आप बताइए क्योंकि, कुछ चीज़ें आईफोन में चला नहीं सकते एंड्रॉयड का इस्तेमाल करना ही पड़ता है और ना ही कंटेंट क्रिएशन हो पा रहा है, हाँ।
अरे! हाँ, हाँ। बिल्कुल। <laughs> अच्छा क्या चीज़े आपको नहीं समझ में आती हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो की आपको आईफोन में नहीं समझ में आती हैं आप नहीं चला पाती हैं और आपको लगता है कि हाँ, 2 फ़ोन रखना ज़रूरी है?